Richtig?
Bin ich mit der Sache früher oder später auf die Nase gefallen.
Mhm. Ja. Absolut, und mit Menschen auch. Weil d äh, ma a also, ich ich bin fest davon überzeugt mittlerweile, dass, ähm und das habe ich immer und es ist mein Fehler, ich habe das immer gemacht. Ich habe ich habe es gesehen, das war wie so rote Flaggen, so das war so, volle Kanne in ja, ja, ja, ja. Und und ich brauche es einfach weiter, ne? Also, ne, komplett ignoriert und alle konnten es um mich herum sehen.
Ganz klar. Mhm. Ne? Ja, ja. So wie beim Formel 1, genau. Ja. Ja. Ja, ja, und man redet sich das dann noch schön und macht Entschuldigungen für andere Leute, die sowieso schon übergriffig sind ohne Ende, äh, ganz klar. Aber wie gesagt, da muss man wirklich an seinem eigenen Tag auch festhalten, wenn einem solche Dinge passieren und sagen: „Okay, es war jetzt vielleicht blöd, ich habe mich dann auch richtig aufgeregt oder ich habe geweint oder ja, ich habe es rausgelassen.“, weil man will's ja nicht in sich reinfressen.
Ja, ja, total. Na, sowieso, sowieso. Ja. Ja. Richtig. Mhm. Ja. Mhm. Genau.

Ja.
Und habe dann mein Mittagessen gemacht, weißt du so? Und das Auto steht da jetzt erst mal, bis 'n starken Tag habe, wo ich mich mit dem entu eventuellen Ganzverlust beschäftigen kann, weil, heute war nicht dieser Tag. Und die letzte Woche war nicht dieser Tag. Meine Nachbarin bot mir an: „Kannst mein Auto benutzen, in der Zeit. Kannst zum Supermarkt fahren.“ Das werde ich auch die Tage tun, aber jetzt für die nächsten paar Tage alles gut. Du? Weißt du? Da freue ich mich, dass ich mit mit wenig zufrieden sein kann. Dass ich gar nichts brauche und ich meine, wenn ich irgendwo hin muss, komme ich irgendwo hin, ganz klar. Aber im Moment will ich mir meine Freude so am Leben mehr erhalten, weil 's gibt schon noch andere Probleme.
Mhm. Mhm. Ja. Richtig. Mhm. Ja. Oh, Ja. Ja, mach das auch, ne? Das ist ja auch super. Genau. Ja.. <clears throat> Mhm. Genau. Mhm. Ja. Mhm. So hier definitiv, ja. Aber ich ja, du, das ist ne, und es wird sich auch wieder lösen. Ich glaube manchmal, ähm du bist übrigens die 5. Person, die mir, f in den letzten 2 Wochen gesagt hat, dass irgendwas mit dem Auto passiert. Also, das ist irre.
Den Schuh ziehe ich mir gar nicht erst an. Ja. Ja, retrograde wahrscheinlich, ne?
Ach, äh, sind wir drin, momentan? Ach Gott, Oh Gott.
Ich glaube ich glaube, wenn 's mich nicht täuscht, ist mal wieder irgendwas. Aber es ist sowieso so 'ne, Riesengeschichte am Laufen. Ich kenne mich da nicht so richtig aus, aber kann schon sein, dass das alles
Oh, da muss ich mal gucken. Ja, das kann gut sein. Ja. Mhm. Ja.
mit beeinflusst. Es sind einfach Zeiten und es sind auch wilde Zeiten. Also wenn 's nichts anderes ist, okay.
Ja. Ja. Ne, ist richtig. Du musst mal e aber die manchmal ist das Universum es funktioniert auch wirklich in also, ich habe, äh meine beste Freundin ist auch 'ne Deutsche und, äh, die wohnt hier im Nachbarstaat und, äh, hatte irgendwie also, die die arbeitet mit Pferden und und Therapie, ne, und äh, für Menschen und, ähm, äh, hatte sich 'n neuen Stall angeguckt und und diese Frau war so 'ne ganz also, die hat ihn gleich überrannt, ne und und meine Freundin ist halt so 'ne ganz Zarte, ne, und, ah, sie hat mir dann davon erzählt und ich so: „Bist du wahnsinnig? Die die die rennt ja total über dich drüber und entscheidet da, w ne? Wann und wie und wo. Das geht überhaupt nicht.“ Und das ja. Und dann hat sie sich aber aber breitreden lassen und hat gesagt: „Ja, ich habe jetzt versprochen, ich fahre da morgen noch mal hin und gebe ihr ne ne Therapie-Session und so.“ Und ich so: „Mach das bloß nicht. Lass dir was einfallen, ja? Sage, du du kannst nicht weg oder, ne, äh, musst auf 'n Hund aufpassen oder irgendwas.“ Und, ähm, ist sie trotzdem gefahren, ne? So, was ist passiert? Sie hat sich verfahren, weil in der Gegend gab es kein, äh, Wi-Fi und ihr, ähm, <tsk> äh, GPS ging nicht. Und dann wollte sie umdrehen aufm Waldweg und ist rückwärts gefahren und volle Kanne gegen ein Baum geknallt.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. I Ja, ja. Wie so 'n Lastwagen. Ah. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja.
Ja, hat sich die ganz das ganze Licht alles hinten kaputt.